Uhum. <laughs> Ai, ai. Ele tá dizendo, tipo, que você tá falando muito?
Ele me achava engraçada. Porque, tipo assim, ele falou comigo, virou meio que uma piada, assim, pra meio que para deixar as coisas mais leves, assim. Quando eu quando eu fico chateada, eh, eu comentei com ele na que eu estava fazendo terapia, inclusive, pra pra essas questões que, né, eh, que eu guardava muitas coisas para mim, enfim. Tipo, alguma coisa me deixava chateada, eu ficava só de bico, igual a criança mesmo, né. É. E uhum.
Aham. Sim. Aham. Aham. Ok. Ah, você você, tipo, só ficava dramática ali, mas não
Dramática, eu ficava dramática, batia ali o as porta do dos armários, enfim. E aí hoje em dia ele fala assim: "Ai, eu falei para você falar, né, mas eu não achei que ia ser assim."
Aham. Aham. Ser tanto, né.
Ser tanto.
<laughs>
Que eu tô falando muito na lata, mas tá sendo ótimo.
Olha, ah, mas eu acho que é bom, eu acho que comunicação, ela quando ela é mal feita, assim, ela atrapalha muitos pontos, né. E ela ela leva, assim, a muitas coisas que que a gente não quer, né. Imagina você, eh, sei lá, quando você tem um mal entendido e você fala: "Ai, a pessoa entende "C" e aí vira "E" e aí" Enfim, né, dá um rolo danado nisso, né. É, mas que bom que você você tá melhor, assim. Mas eu acho que relacionamento saudável, para mim, realmente, eh, tem que ter tem que ter amor, né, primeiro lugar, né, senão nada vai para a frente. E, eh, eu acho que comunicação e respeito e paz, assim, né. Você tá tranquilo, assim, eh, mas que que você daria de dicas, assim, por exemplo, alguém que tá no momento, assim, de encontrar um amor, procuran não procurando, mas tá deixando acontecer.
Sim. Total. Uhum. Hum. Nossa, é. Uhum. É, demais, demais. Uhum. Hã. É. É. Uhum. Demais. Demais. Hum. Hã. <laughs> Olha, eu acho que uma das coisas é, tipo assim, ob eh, igual eu falei da da comunicação, mas é mais no sentido de, tipo assim, eu acho que muitas vezes a gente pensa demais, sabe? E não é não pensar demais, tipo assim: "Nossa, que que essa pessoa vai pensar se eu falar isso? Ai que que essa pessoa vai" Não, sabe, seja realmente o que você é, e mostra para pessoa ali já de uma vez, sabe. Porque eu acho que, inclusive, quando a gente vê muita coisa na mídia, filme, tudo, série, essas coisas, eles mostram, tipo assim: "Ai, né, vou ficar mais de boa no início pra não assustar a pessoa de cara." Coisas assim, sabe, inclusive uma amiga minha mais velha, ela já falou isso comigo uma vez, ela falou assim: "Ai, você se abre demais."
Ah. Sim. Ah, boa. Boa. Sim, aham.